في الحقيقة يعني، آآ يعني، باعاني كده من من فترة كده آآ يعني من موضوع، وأنا عايز أفضفض فيه معاك الصراحة. أنا كنت عن يعني كنت مرتبط ب بشخص يعني، وإحنا أنهينا العِلاقة دي يعني، آآ و وأنا مش قادر أتقبل يعني أتِقبل الموضوع ده. أنا يعني لسه محبوس في ال في العلاقة دي، ولسه حاسس بنفْس الأحاسيس، و و وأنا محتاج إن أنا يعني خلاص، إن أنا أنهي بقى العِلاقة دي، أو آآ يعني، آآ أنسى بقى إن أنا كنت مع الشخص ده، و وأتقبل بقى الموضوع، وفي نفْس الوقت ما بقيتش يعني، الت التوقعات بتاعتي دلوقتي بقت بقت مختلفة تمامًا، يعني من كثر ما اللي عديت بيه آآ أثّر عليّا، و وخلى يعني الموضوع يكون مش زي الأول بالنسبة لي، ف امم حقيقي مش عارف يعني، آآ الموضوع فعلًا شاغلني، ومحتاج إن أنا أتكلم فيه معاك شوية يعني.
أنا فاهمك، ومقدر جدًا شعورك، بإن أنت آآ يعني، كون كان في حياتك شخص، وأنت مش عارف تتقبل فكرة إن ال العِلاقة انتهت، وإنك مش عارف، يعني تضبط ال ال ال طاقاتك اللي ليها علاقة بالمستقبل وكده، ومقدر فعلًا شعورك جدًا يعني. بس عايزك تقولي، هو أنت ال الشخص اللي أنت كنت مرتبط بيه، آآ قعدتوا قد إيه في العلاقة، وكنتوا تعرفوا بعض قد إيه، والعلاقة انتهت إمتى؟
هو الحقيقة الشخص ده أنا قعدت معاه مثلًا آآ، بتاع سَنة ونُص كده وكنت عارفه بقى لي يعني من حوالي سَنتين، فأنا يعني قعدنا مثلًا 6 شهور نتعرّف على بعض ونعرف بعض أكتر وكده ودخلنا في علاقة استمرّت لمدة سَنة ونُص. فالحقيقة آآ آه، العلاقة بقى كانت قوية و وإحنا كُنّا بنحب بعض أوي وكُنّا بنعمل كل حاجة مع بعض يعني، كُنّا مثلًا بنروح ن نجرّب أماكن جديدة مع بعض، آآ، كُنّا بنلعب كل ال يعني الرياضات مع بعض اللي إحنا بنلعبها، آآ، بنكلِّم بعض طول اليوم تقريبًا، آمم، بتعرف أخباري وأنا باعرف أخبارها على طول، آآ، حقيقي كُنّا متعلِّقين أوي ببعض يعني.
فاهمك آه. آه، العلاقة ما بينكم كانت قوية يعني من كلامك، أنا مقدّر جدًا اللي أنت حاسس بيه. طيب ال الموضوع ما بينكم يعني آآ، كان انتهى من أنهِي آآ، طرف فيكم، يعني أنت اللي نهيت والّا هي اللي نهِت و وال يعني في أسباب ادّتها لك مثلًا كانت مُقنعة ليك والكلام ده بحيث إن أنت يعني نهيت العلاقة بشكل يعني أنت مُقتنِع بيه والّا الدنيا معاك ما كانتش ألَذ حاجة وقتها؟
لأ، هو آآ، يعني اللي حصل، آآ، إن أنا اللي نهَيت العلاقة، لأن حصل إن إحنا كنا يعني، آآ، متعوِّدين، إحنا دايمًا بنقضِّي الـم الأوقات كلَّها مع بعض. و وفي وقت يعني، كان ساعتها عيد ميلادها يعني، و وكان هي اليوم ده مهم أوي بالنسبة لها. آآ، وفعلًا، أنا كنت مقدِّر حاجة زيّ كده يعني، ما كنتش آآ، م يعني، ما كنتش مفوِّت اليوم زيّ ده. لأ، أنا كنت يعني محضِّر اليوم ده كويس، وكنت عامل حسابي إن أنا جايبها بقى هدايا، وجايبها بقى زيّ يعني، آمم، زيّ اللي هو التورتة يعني، أو أو زيّ كيكة صغيِّرة، بحيث إن أنا ح نحتفل باليوم زيّ ده. وحصل إن أنا لمّا كنت معاها و وجينا نحتفل باليوم، آآ، لقيت حد م يعني، أنا أما بقى يعني، الشخص ده، أنا ما بحبُّوش، وشخص أنا ما بحبِّش إن أنا يعني أتعامل معاه، وهي عارفة حاجة زيّ كده، وهي برضه م يعني، قالت لي: "خلاص، أنا مش هتعامل معاه ومش هب مش هكلِّمه." بس أتفاجأ إن في اليوم ده، وأنا معاها، وإحنا بنحتفل بعيد ميلادها، وبادِّيها الهدايا بت الهدية بتاعتها وكده، الشخص ده كلَّمها في التليفون. فالحقيقة، لمّا حصل الموقف ده، أنا يعني ما كنتش مبسوط، و واتكلَّمت معاها قل
جميل جدًا. كانت حاجة صعبة عليك طبعًا.
آه طبعًا يعني اتصدمت بقى و وقُلت يعني ف قُلت "إيه ده!" يعني قُلت لها: "إيه ده! إزاي يعني؟!" و وبقى طلبت بقى تفسير طبعًا للي حصل يعني وقالت لي: "آآ، أنا ما أعرفش هو بيتصل ليه و وهو عايز مني إيه و"، أنا الصراحة ما كُنتش متقبّل الموضوع أصلًا خالص آآ، وكُنت حتّى أصلًا مستغرب إن هي أصلًا مسجلة رقمه حتّى يعني فآمم، الحقيقة يعني اتخذت قرار إن أنا مش هاتكلّم معاها تاني، وقُلت بقى خلاص أنا يعني لازم أنهي العلاقة دي لأن هي فعلًا ما تستحقش إن أنا يعني كل الحب وكل ال ال آآ، يعني آآ، ال المشاعر اللي أنا كُنت مدّيها لها، آآ، أع أعتقد إن هي كانت بتستغلّني يعني، فاهم، أ توقعاتي كلّها قَلّت توقعاتي كلّها اتغيّرِت بَعد ما كُنت فاكر إن، إن أنا لمّا أحب حد بجد ولمّا أدي له مشاعري، ولمّا أكون ماشي كويّس معاه ممكن يكون هو آآ، كويّس معايا، لأ، بقيت توقعاتي، آآ، يعني في الأرض خالص. فاهم؟
فاهمك آه. مُتفهِّمك آه، ومقدّر طبعًا اللي أنت مرّيت بيه وأكيد طبعًا كانت حاجة صعبة عليك وفترة صعبة عليك، آآ إن أنت تحس ب يعني بخيانة من أقرب شخص ليك والكلام ده، أكيد دي حاجة صعبة عليك، أنا مقدّر ده جدًا. طيب، أنت يعني م يعني يعني توقُّعاتك كانت إيه أصلًا آمم اتّجاه ال المستقبل معاها؟ يعني وقتها مثلًا كانت توقُّعاتك إزاي ودلوقتي أنت توقُّعاتك حاسس إن هي اتغيَّرِت من أنهي شكل بالضبط؟
يعني دلوقتي ما بقيتش اللي هو واثق في حد زي ما كنت باثق فيه زمان. زمان زي ما باقول لك كنت يعني م كنت واثق كده اللي هو أو كان عندي إحساس إن أنا لو أنا ادّيت لحد يعني كل الحُب وادّيته الأمان و وادّيته بقى يعني مشاعر و وحسِّسته إنه هو يعني أهَم حد في حياتي، ممكن يستغلّني، مش ت يعني ما بقاش عندي حتّة الطيبة اللي هي ممكن توصّلني للهدف بتاعي لأ بالعكس، الطيبة دي ممكن تخلّي الناس أصلًا يعني آآ تبقى بتستغلّك، تبقى بت بت بتستعملك لصالحهم. آآ فما بقاش عندي بقى الحتّة بتاعة اللي هو يعني إن أنا يكون عندي مشاعر نقية اتّجاه حد لأ، أبقى حاطط احتياطاتي على طول و والحقيقة هي دي الحاجة ال اللي قلّلِت توقُّعاتي في الحتّة دي يعني.
فاهمك آه. آآ، يعني، أنا متفهِّمك، وطبعًا بما إنك مرَّيت بحاجة زي كده، أو تجربة زي دي، إن أنت حسِّيت إن أقرب حد ليك يعني، عمل حاجة من ورا ضهرك، أو حاجة أنت يعني كُنت منبِّه عليها قبل كده وحصلت قُدَّامك، فطبعًا إنك تتعرَّض لحاجة زي كده دي يعني موقف، آآ، طبعًا وحش جدًا إنك تتعرَّض له وإنك يعني توقُّعاتك تتغيَّر على أساس بقى، إن حتة إن أنت ما تثقش في حد بسهولة، ويعني تحِس كده إن أنت إيه، مش قادر تدِّي ثقة لحد، ده يعني، حاجة طبيعية إن هي تحصل لك. و وأنت يعني دي مش حاجة وحشة منك خالص. هي كل الفكرة بس إن أنت لمّا مرَّيت بالتجربة دي، أنت يعني بقيت خايف تثق في حد، آآ، يعني، خايف كده اللي هو مثلًا خلاص تتعلَّق بحد مثلًا. آآ، لأن أنت هتبقى خايف بقى إنك مثلًا تمُر بالتجربة دي تاني، آآ، حد يكسر الثقة اللي ما بينكم، يخذُلك الكلام ده. فدي حاجة يعني، طبيعية إن أنت تحِس بيها، بس هي تتصلح مع الوقت، لأن مش معنى إن شخص عمل كده معاك آآ، يبقى ده معناه إن إن أي حد كده. لأ، بالعكس، هي ممكن هي تكون عملت كده، يعني، كذا دافع منها ب يعني، آآ، كان ليها مثلًا مبرِّر معيَّن. فهل أنت جرَّبت مثلًا إنك تسألها: "أنت ليه عملتِ كده؟" أو أو اتكلَّمتوا في الموضوع، والّا أنت خلاص أول ما هي عملت كده، أنت خدت قرار بعدم ال الكلام تاني ما بينكم؟
امم، أيوه. لأ، هو الحقيقة، أنا يعني أخدت قرار، ما كنتش قادر إن أنا أتواصل معاها في حاجة زي كده، لأن أنا وضَّحت لها كذا مرَّة إن أنا الشخص ده، أنا مش مُتقبِّله، وأنا مش باحبه، وقد إيه أنا مش عايزه يعني، يكون ليها علاقة بيه. ففكرة إن هو يعني، ظهر قُدَّامي على الموبايل، وفكرة إن أنا شُفت إن هو موجود يعني، ما بيننا، دي حاجة ضايقتني جامد، وما كنتش قادر إن أنا أتقبَّلها. ما كنتش حاسِس إن أنا يعني، عايز أخُش في نقاش، آآ، آآ، لحاجة زي كده، أو إن أنا أعرف إيه سبب إنه ممكن تكون هي عملِت حاجة زي كده، أو هُم ليه بيتكلَّموا. الحقيقة، ما كنتش يعني م مُهتم. خلاص أنا حسِّيت إن أنا فقدت الاهتمام، حسِّيت إن أنا ما بقيتش عايز إن أنا يعني، أواجه الموضوع. آآ، لأن أنا مش لاق يعني، مش مش شايف له أي مبرِّر. فاهم قصدي؟
فاهمك آه. آه، آه، طبعًا فاهمك. طَب، أنت مثلًا ال الموضوع بعد ما حصل، ما اتكلمتش مع حد مثلًا من صحابك، من عيلتك، بحيث يعني إن أنت تشرح لهم الموضوع. يمكن هُم ليهم وجهات نظر تانية، وأنت مثلًا آآ، ممكن تكون لمّا تسمع لهم تهدا شوية، والّا ما شاركتش حد خالص؟
يعني الحقيقة آآ، لأ، اتكلّمت مع كذا حَد و هُم لاحظوا كمان إن أنا اتغيّرت، ولاحظوا إن أنا يعني ما بقيتش على بعضي كده و وكانوا بيسألوني عليها دايمًا آآ، فأنا ما كنتش قادر يعني أفهّمهم الحقيقة، حتى أنا مش قادر أتقبّل يعني أتقبّل إن إن إن خلاص كده أنا مش هاكلّمها تاني أو إن أنا مش هاتعامل معاها تاني آآ، وفعلًا يعني لمّا كانوا بيسألوني كنت باقول لهم لأ عادي، إحنا لسه إحنا صحاب وإحنا لسه يعني مع بعض، بس ممكن نكون بس اللي هو إيه آآ، مش بنتكلّم كتير دلوقتي أو مش بنشوف بعض كتير آآ، فما فهّمتهُمش يعني الحقيقة وما فهّمتهُمش اللي حصل فعلًا، وفي نَفْس الوقت أنا لمّا بقيت باشوفها يعني بقيت اللي هو باحسّ عادي إن أنا هي لسه معايا هي لسه أقدر أكلّمها، ولكن الحقيقة لأ، الحقيقة أنا ه آآ، يعني أنا حاسس يعني أنا عايش حياة مزيّفة شوية، أنا آآ، واهم نَفْسي بحاجة وهي يعني خلاص تقبّلِت الموضوع ودلوقتي هي يعني م عايشة مع نَفْسها ومش بتكلّمني أصلًا يعني.
آه، فاهمك. أيوه فاهمك، وطبعًا حاجة زَيّ كده بتبقى صعبة عليك إن أنت تحسّ إن ال إن حياتك كان فيها شخص ومَرّة واحدة لمّا يختفي إن ك إن كُلّه عايش حياته عادي، وأنت الوحيد بس ال اللي متضايق بخصوص حاجة زَيّ كده، بس يعني عايز أقول لك إن أنت كده، كده هو يعني ال ال المشكلة آآ، دي حَلّها إن أنت تدّي كده الوقت لنَفْسك من غير ما تقعد تفكّر في الموضوع بشكل كبير واللي هو يعني تقعد عادي تتقبّل إن شخص مِشِي من حياتك كده، كده هيدخُل حياتك ش شخص غيرُه، بما إنّك خدت قرار إنّك آآ، تبعد عن شخص بسبب حاجة هو عملها معاك وأنت بالنسبة لك ما فيهاش أي رجوع خالص، يبقى خلاص أنت المفروض تمشي في القرار ده و وتتقبّل بقى فكرة إن هو ما بقاش موجود عادي، وما تقعدش تفكّر في الموضوع ولا تعيد تفكير فيه، بحيث إن أنت يعني الموضوع كُلّ أمّا يعيد آآ، آآ يعني أنت إن أنت تفكّر فيه في دماغك، هتحسّ كده إن أنت مُشتَّت و وممكن كمان تعمل يعني آآ، قرارات ممكن تندم عليها بعدين، فاللي هو أحسن حاجة إن أنت تسيب تفكير في الموضوع ده وواحدة، واحدة تدريجيًا هتلاقي نَفْسك طلعت برّه ال ال العلاقة دي خالص، وما بقيتش تفكّر فيها تاني وتسيب التوقّعات دي دلوقتي وما تفكّرش فيها خالص، ف بس وإن شاء الله كده معاك الدنيا تتحلّ وتبقى أحسن يعني.
إمم، أيوه. أيوه، فاهمك. أنا حقيقي يعني انبسطت بالكلام معاك، وفعلًا قدّ إيه يعني الفضفضة معاك فرَقِت معايا جدًا، بجد مُتشكّر جدًا ليك.
لأ، العفو على إيه، يعني أنا طبعًا تحت أمرك في أي وقت.